Olha, eu queria algumas dicas, um um aconselhamento, porque eu tô tendo uma dificuldade em equilibrar as minhas tarefas, meu trabalho e o meu tempo livre, sabe? Será que você pode me ajudar com isso?
Uhum. Com certeza, sou todo ouvidos, eh, você pode me contar mais detalhes assim da sua rotina, e como é que tá o equilíbrio entre tarefa e tempo livre?
Sim, é. Agora eu tô tendo um pouco mais de tarefas até, né, pra você eu tô co trabalhando eu sou designer e programador re mas recentemente me tornei programador. Então eu tô com um trabalho, eh, vamos dizer que no horário comercial como programador
Ah, legal. Uhum.
e depois trabalho como freelancer nos nas horas vagas, né. Então eu separo ali mais ou menos umas 2 a 3 horas por dia pra fazer freelancers de design que é uma área que eu gosto. Por mais que por enquanto não é algo que tá me rendendo o o o dinheiro que eu preciso, então acaba que a programação tá sendo melhor nisso, então eu tô gastando mais tempo.
Entendi. Programação realmente hoje em dia é é um é um campo que que é bem requisitado, né.
Mas eu acho Sim, exato. E e eu acho que o que mais tá requisitando, então, o meu tempo aí, e de forma muito feliz até que eu posso dizer, é que recentemente eu f eu me tornei pai, então eu tô obrigado. Então eu tô com uma criança de 2 meses, né, uma alegria tremenda. E, por mais que a mãe, né, a minha esposa possa estar com ele a maior parte do tempo, o dia inteiro, e ela a gente tem sorte por isso, eu ainda fico muito com vontade de participar, sabe. E aí eu não sei como lidar com isso, porque pra mim, eh, isso é o o meu foco, né. Entretanto, eu fico com essa dificuldade em equilibrar as tarefas e participar da e e ver esse crescimento toda vez que ele chora ou que ele sorri até, e eu como eu trabalho de casa, né, eu tenho vontade de levantar e ir ver o que tá acontecendo e participar.
Ah, parabéns, parabéns. Uhum. Uhum. E e o o trabalho que você faz, eh, remotamente, eh, ele ele te impede de eventualmente, eu sei que vai não vai ser a todo tempo, porque realmente cada choro da criança você não vai poder tá lá, mas, eh, de vez em quando um ou outro você não, você não pode responder ao chamado da criança. Eu sei que a mãe tá mais assim, tá junto dela.
Sim. É, então, e e eu tenho feito bastante isso, viu. É e é quase todas as vezes que ele chora, pra ser bem sincero com você. E e e como eu comentei
Uhum. Ué, se tem tempo, assim, eh eh, desculpa te interromper. É, se você tem tempo e ao mesmo tempo eu sei que isso é subjetivo, mas nem tanto, eh, porque você tem que lá tá estar concentrado, mas você tem que pensar que um dos, eh, prós de tá num trabalho remoto e com um filho recém-nascido e fazendo de casa, assim, eh eh você poder tá presente. É, muitas vezes você não vai poder tá 100% presente, você vai tá presente ali de corpo, né. Eh, mas você pode fazer o que for mais, eh, digamos assim, eh, não não te atrapalha o o seu trabalho. Mas assim, ao mesmo tempo, às vezes você tá lá conversando com alguém, mas aí tua mulher teve que atender o chamado do bebê, aí você termina sua conversa, você pode ir lá perto dela, enfim, você não também não precisa tá 100%, eh, próximo, digamos assim.
Tudo bem. É, é verdade, tem razão. E e é uma coisa que eu tô me adaptando ainda, né, bem recente, então acaba que essa di dificuldade em equilibrar esse esse tempo porque eu me sinto um pouco culpado, sabe. Eu sinto que eu tô negligenciando um pouco o trabalho pra fazer isso. Mas ao mesmo tempo eu prefiro ser o pai presente a ser o o grande profissional, entendeu? Então será que, eh, t existem algumas algumas ferramentas que eu posso usar pra até mesmo pra medir, né, porque es até trabalhar de casa é algo novo pra mim. Então antes, como eu tava no ambiente de trabalho, era algo fácil de saber que eu tava lá durante o tempo de trabalho. Agora dentro de casa eu sinto que talvez eu não tô entregando o que eu deveria entregar, porque eu não tô desprendendo o tempo que eu deveria desprender, sabe, eh. Será que existe alguma forma de medir isso?
Uhum. Entendi. Vo como é que funciona o seu trabalho? Como é que é, assim, em termos de de entrega? Você tem prazos, você tem cumprido esses prazos? O seu chefe tem falado alguma coisa em relação à à sua performance, eh, desde que você teve essa mudança?
É, legal você tocar nesse assunto. Então, eh, essa questão dos prazos é algo que realmente me incomoda muito, e é porque eles não são muito definidos. Existem, ali, as tarefas a serem feitas e como é algo novo para mim como design eh, como programador, na verdade, é, eu acabo eu percebo que eu acabo demorando mais do que deveria, e aí fazendo essas atividades, e aí eu fico também com esse receio de que se é porque eu estou me empenhando menos, mas o fato é que eu estou demorando mais do que eu deveria ou pelo menos que é esperado. Mas ao mesmo tempo, eh, não tem um um prazo a
Uhum. Alguém te chamou a atenção para isso, é, que você estava demorando mais do que o esperado? Ou é só uma percepção sua?
Hum, boa. E esse é o Já me chamaram a atenção, mas assim, não falando com essas palavras, eh, mas vamos dizer assim, mais às às escuras, falando assim: "Olha, eu esperava que essa semana isso estivesse pronto". E aí só que quando aquela aquela tarefa foi estabelecida, não tinha um prazo, né, estabelecido também. E era tipo assim: "Olha, a gente tem que fazer isso aqui e até ano que vem ele tem que tá legal". E aí, de repente, não, é até essa semana, pra mim faz sentido que estivesse pronto, a outra pessoa fala, né. E aí eu fico nessa nessa dúvida, né, "Será que eu tô demorando?". E aí eu acabo colocando essa pressão sobre mim, por ma já que não é dito, né, de forma clara, eu acabo ficando com essa pressão.
Ah. Uhum. Hum. Uhum. Eu acho que ah tá tendo um problema de comunicação ou mesmo que seja e essa digamos assim, a diretriz, a política da empresa, tendo em vista a sua situação, eh, com filho em casa, que eu não sei, provavelmente eles têm conhecimento disso, eh, e se não têm, eu acho que seria bom comunicar, mas de qualquer jeito, eu acho que você deveria sentar com seu chefe ou com quem te te passa essas tarefas e e e pedir pra dar um um prazo, um deadline, eh, mais claro pra você não ficar tão solto, porque aí você pode se organizar melhor. E aí você não vai ficar no escuro e e vai poder, enfim, otimizar seu tempo, porque obviamente eu entendo, você você acabou, eh, de ter filho e você tá em casa e é muito difícil você escutar o choro do seu filho, ver sua sua mulher indo lá, eh, acalentá-lo e não não poder fazer, não poder ajudar, eh, ao mesmo tempo, você de certa forma vai ter que se restringir, você não vai poder ser tão presente, apesar de estar presente fisicamente, como a sua mulher, isso daí é uma realidade que você tem que enfrentar. Mas eu acho que o mais importante é você, eh, se comunicar com seu chefe e e pedir prazos mais claros pra você poder ter noção, eh, do tempo que você tem e aí sim, eh, org se organizar melhor.
Ah. Sim. Hum. Faz todo sentido, eh, em outras ocasiões, né, como eu comentei, como eu trabalhava no designer, eh, tinha o Kanban, né, que ajudava, eh, não sei se se se isso faz sentido pra esse momento, mas a sua fala, o que eu tô pensando é isso. É talvez ter ali tarefas bem escritas e com como você come comentou, com deadlines, e aí fica muito claro o que é esperado e quando é esperado a entrega, né. Me parece fazer sentido e talvez faça sentido trazer isso pra pra essa nova realidade agora.
Uhum. Sim exatamente, porque você sabendo, eh, o prazo que você tem pra você entregar, aí você sabe também, eh, quando você pode se dedicar mais, eh, estando em casa e e quando não, porque ficar as escuras e não saber: "Ah, ter um prazo vago, hã, não sei quê pra ano que vem." Eh, enfim, eh, isso daí também pode pode prejudicar na performance. E e deixa ca a abre o jogo com seu chefe, fala: "Olha chefe, tô tô enfim, você que sabe, eu trabalho de casa e meu filho é recém-nascido, ele chora", enfim, não sei se seu chefe tem filho. Eh, se tiver, é é é mais um ponto aí de de de contato pra ele entender, pra ter mais empatia. E explicando essa situação, você pede aí prazos mais claros, porque às vezes você sei lá, é é o jeito da empresa. Mas ele pode adaptar um pouquinho, sem ser nada demais, e e falar pra você: "Olha, não, quero isso, a gente espera uma média disso." Assim num sabe. É você também "Xiita" com isso, mas só pra você conseguir organizar seu tempo melhor.
Né? Hum. Sim. Uhum. É verdade. E e tem também tem a questão de é, ess isso que você falou de organizar o tempo, né, até também organizar o tempo livre, talvez seja importante que aí eu vou saber lidar melhor com o tempo livre e não vou me sentir tão culpado enquanto tiver um tempo livre, que aí eu tenho que pegar aquele freelancer, tenho que fazer aquele trabalho, porque eu vou saber que eu já tô executando a melhor o melhor possível dentro do horário estipulado e dentro do prazo estipulado. Então vai fazer toda a diferença.
Exato, até porque, enfim, você tem fi é, filho novo, o seu tempo livre é basicamente 0 e o seu tempo livre é é para o seu filho, para a sua filha. <laughs> Você é pai aí de primeira viagem e eu imagino que enfim, é isso que as pessoas falam, seu tempo livre você vai ter que abrir mão, então, tempo livre é para para para o recém-nascido. <chuckles>
Exato. Hum. Exa É verdade. Olha, eu aprendi muito e foi foi muito engrandecedor esse papo. Eu vou usar suas dicas. Muito obrigado, viu.
Que isso, é um prazer conversar com você, eu fico feliz de ter ajudado.
Obrigado, tchau.
Tchau, tchau.